Bạn ơi, mình á, là một cái người mà mình rất là thích mua sắm. Có nghĩa là mặc dù mình là con trai nha, nhưng mà mình lại là cái người mà mình nghĩ là mình rất thích đi mua sắm luôn. Mỗi lần mà mình đi trung tâm thương mại á, mình phải ở trỏng ít nhất là 5 tiếng. Đó, là mình cứ đi đúng rồi, mình đi từ tầng 1 cho đến mình đi tới tầng 6 luôn nè, xong rồi mình cứ d lượn qua gian hàng này, lượn qua gian hàng kia, xong mình cứ thấy gì là mình mua cái đó, mình thấy cái gì là mình mua đó. Xong rồi, kiểu giống như là, mình suy nghĩ á mà mình hổng phân biệt được đâu là cái nhu cầu của mình, đâu là cái mong muốn. Xong rồi đúng rồi, xong rồi, kiểu, mỗi lần mà mình mua sắm, có nghĩa là đợt đó mình sẽ cho phép bản thân mình mua sắm lớn, ví dụ giống như là những cái đợt Tết hay là những cái đợt lễ nè, mình sẽ mua sắm lớn luôn. Nhưng mà đôi khi nó lại lớn quá, nó lớn hơn cái túi tiền của mình luôn, có những lần mà mình mua xong rồi, mình về mình nói là "Chết rồi! Gì mà mình mua một phát xong mình hông còn tiền để mà mình đóng tiền điện với tiền nước luôn." Ờ, cho nên là mình mua mỗi lần mà mình mua sắm mà gọi là mua mua lớn xong á nha, là bắt đầu mình cảm thấy cực kỳ tội lỗi luôn. Tại vì mình mỗi lần đi mua vậy mà sao hổng có suy nghĩ, sao hông biết là "À, mình chỉ còn bao nhiêu đây tiền thôi mà" ừm, đúng rồi, "Mình chỉ còn bao nhiêu đây tiền thôi, sao mình hổng mua trong cái khoản đó trời, <tsk> dở ghê á!" Xong rồi cái bắt đầu mình cảm thấy tội lỗi luôn. Đó, hông biết là bạn có cách nào để mà bạn hỗ trợ mình trong cái chuyện này được hông? Để mà mình, kiểu giống như là, mình cảm thấy, ô kê, mình mua sắm lớn nhưng mà mình cũng đừng có cảm thấy quá tội lỗi, tại vì mình cũng cho bản thân mình cái cái điều đó rồi á.
Ừm, n bạn. Ừm. À, vậy đó hả? Ừm. À, ra là vậy ha. Ờ. <laughs> Vậy á hả? Ờ. Đâu. Ờ. ừm. Hơi quá tay nha. Ừm. Ừm, hừm. Ừm. Ưm, ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi, mình hiểu nè. Rồi đầu tiên nha, thì bạn cứ bình tĩnh nha, ờ, cái chuyện gì thì cũng sẽ có thể giải quyết được hết và khi mà mình nghe thì mình cũng hiểu là cái việc này nè nó không dễ dàng cho bạn một chút nào hết nè. Nhưng mà cho bạn những cái lời khuyên, những cái gợi ý á, thì mình cũng sẽ hỏi bạn thêm một vài câu hỏi nha, để mình làm rõ một mắc thời điểm này nha.
À, vậy hả? Ừm. À! Ô kê bạn.
Ừm, ừm. Vậy, à, thường á, thì bao lâu và bạn sẽ mua sắm một lần nè? Và cũng như là bạn có bao giờ thống kê thử xem là trung bình á, bạn sử dụng hết bao nhiêu tiền cho một lần mua sắm hông?
Ừm, thường á nha thì nếu mà nói về mua sắm bình thường có thể là 1 tháng mình sẽ mua 1 lần, 1 tháng và cuối tháng hoặc là đầu tháng mình sẽ mua 1 lần, dành cho toàn bộ cái tháng sau mình sử dụng. Ví dụ những cái lần mua sắm đó hổng có liên quan về đồ ăn nhau nha, thì nó sẽ mua ví dụ giống như mua dầu gội nè, mua sữa tắm nè, mua những cái thứ mà nó refill giống như mình hay là xài máy xông tinh dầu, có thể là đi mua tinh dầu luôn, đi mua thêm cả dầu thơm, đó, rồi đó là những cái lần gần như là những cái lần đó là mình mua sắm lớn. Nhưng mà ví dụ như những cái dịp mà lễ, Tết hay là những cái dịp mà quan trọng đó mình cũng sẽ đi mua sắm lớn luôn để mà mình chuẩn bị cho một cái dịp lễ cho nó hoành tráng nhất có thể. Thì thường nếu mà nói đúng với lại theo ngân sách trong cái cái cái cái cái của mình đó nha, thì mình sẽ chi đâu đó khoảng là 10% thu nhập của mình, thu nhập nha đúng rồi, 10% thu nhập của mình trong tháng đó để mà mình dành cho cái lần đi mua sắm lớn đó, 20% thu nhập còn lại mình sẽ sử dụng cho điện nước, với lại sử dụng cho, ờ, những cái ăn uống đó. Thì đó là những cái lần mà mùa s sắm lớn mình nghĩ là mình mua khá là nhiều tại mỗi tháng mua một lần mà.
Ờ. À. À, vậy ha. Hợp. À. Ừm. Rồi. À, 10 trăm, ừm. Vậy cũng khá là hợp lý nè, hổng sao đâu! Mình thấy là cái việc này nó cũng là một cái vấn đề nhỏ thôi mà bạn hoàn toàn có thể giải quyết được này nha. Vậy, ờ, khi bạn có những cái ngân sách như là 10% vậy nè, nhưng mà thực tế đó, bạn, thì có bao giờ bạn cảm thấy là bạn bị lố cái ngân sách đó chưa? Hoặc là có bao giờ á nha, ảnh hưởng tới cả cái tiền kiết kiệm của bạn trong cái tháng đó hông, bạn ơi?
Ờ. <laughs> Cái này hông phải gì nhưng mà thực sự là tháng nào nó cũng lố á, chứ hông phải là tháng nào nó đúng đâu. Nhưng mà lố thì có thể là nó hổng nhiều, nó lố đâu đó khoảng từ 2% đến 3% và cao nhất lần mà mình thấy cao nhất là 5%, nhưng không không lúc nào là không lố. Và những cái 5% đó thì tất nhiên là bởi vì tổng thu nhập của tháng đó là mình đã chia đều ra hết toàn phần để mà sử dụng cho những cái phần khác nhau rồi, thì cái 5% đó nó sẽ bị ảnh hưởng vào chính cái ngân sách tiết kiệm của mình. Đó, đúng rồi.
Ừm. À, mình hiểu, mình hiểu. Vậy chắc là cũng hơi khó xử cho bạn trong cái thời điểm này, đúng hông? Ừm.
<laughs> Đúng rồi, đó.
Sao đâu, mọi người ai cũng sẽ có những cái lúc tương tự giống như vậy hết nè. Vậy, ơ, bạn ngh có bao giờ bạn tự hỏi bản thân bạn là cái nguyên nhân cái cảm giác tội lỗi á, khi mà bạn mua á, là do cái nhu cầu thực sự của bạn nè, ờ, do cảm xúc hay là do những cái áp lực từ bên phía bên ngoài bằng bạn bằng bè chẳng hạn?
À. Ừm, mình cảm thấy là cái nguyên nhân cảm giác tội lỗi của mình là do mình xài nhiều mà mình hông biết suy nghĩ á bạn. Kiểu giống như là, thứ nhất là mình không phân biệt à, nó cũng đến từ cái chuyện là mình không ph biết phân biệt đâu là nhu cầu và đâu là mong muốn của mình. Tại vì có những thứ nó sẽ thật sự là nó là nhu cầu, ví dụ giống như là dầu gội, sữa tắm hay là kem đánh răng hay là sữa rửa mặt, thì đó là những cái nhu cầu. Còn bây giờ mấy cái mong muốn, giống như tinh dầu mà để xông phòng cho mình mình thơm đi, mình mua đâu đó gần cả 20 chai. Trong khi bây giờ 10 chai ở nhà mình xài còn chưa xong nữa, mà mình thấy là "À, cái mùi này nó thơm này, cái mùi kia nó thơm này" đó, bắt đầu là mình mua thêm 20 chai nữa. Đó, đúng rồi. Và mình cảm thấy là, trời ơi! Khau khi mình về rồi thì cái cảm xúc của mình nó mới cho mình thấy là "Tại sao đi mua mà bị ảnh hưởng bởi cảm xúc? Trong khi mình vẫn còn những cái thứ nó logic hơn, ví dụ giống như là ngân sách, ví dụ như tại sao không biết nhìn." Đó, thì vừa là cái không cái chuyện mình không biết phân biệt đâu là nhu cầu và mong muốn, vừa vượt ngân sách, mà vừa là những cái cảm xúc tự trách bản thân mình: "À, sao mà hổng biết là những cái như vậy?" Ờ, đó.
Ừm. Ờ. Ừm. Rồi, mình hiểu. Ừm. Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, ừm. Rồi, hổng sao đâu nè. Cái gì cũng giải quyết được thôi cho nên là bạn đừng có tự trách bản thân bạn nhiều quá nha! Và mình hiểu nè, khi mà bạn mua sắm thì cũng mình để thỏa mãn những cái cảm xúc tức thời nè, như là niềm vui, nhưng mà cũng có thể là cái cách giúp cho bạn là giảm căng thẳng mà, đúng hông? Nhưng mà ngay sau thì như bạn nói đó, thì cái lý trí nó can thiệp nè, rồi cái xong bạn lại nhận ra là "Ô! Cái hành động này nó lại tổn hại rất là nhiều đến những cái mục tiêu quan trọng như là tiết kiệm, đầu tư hay là cái chính sách chi tiêu cho cái tháng đó của bạn thôi." Ừm, ờ, hông biết nha, bạn cảm thấy á, cái cảm giác tội lỗi này nè, nó kéo dài bao lâu vậy bạn?
Ồ. Đúng rồi. À, vậy hả? Ừm, mình hiểu. Thì cái cảm giác tội lỗi của mình á, là thường nó sẽ kéo dài khoảng mười mười ngày luôn á. Có nghĩa là kéo dài rất là lâu bởi vì sau 10 ngày đó mình đâu có còn tiền đâu mà mình xài. Cho nên mỗi lần mà mình nhìn lại cái ngân sách hay là mình nhìn lại cái tài khoản tiết kiệm của mình á, mình đều mình đều tự trách bản thân mình hết là, kiểu, giống như là "Trời ơi! Bây giờ đó mua cho đã xong bây giờ đâu có còn tiền đâu để mà xài, bây giờ muốn xài cái này, muốn xài cái kia cũng không dám xài bởi vì là đi mua sắm một lần như vậy cho đã đời mà không biết suy nghĩ để nó ảnh hưởng lên tới tận 10 ngày sau." Tại vì nó cũng gần như là 1/3 của tháng rồi mà mình không được phép xài bất kỳ cái gì hết. Thì mỗi lần mà mình nhìn vào những cái tình trạng như vậy là mình tự trách bản thân mình liền luôn, mình cảm giác cực kỳ tội lỗi luôn, mà nó ảnh hưởng mình đến tâm trạng của mình rất là nhiều. Đặc biệt là trong cái khoảng thời gian mà mình lỡ mình mua cuối tháng á, đầu tháng là mình nó ảnh hưởng tới tâm trạng mình là, kiểu, mình rất là cáu gắt, mình rất là cáu bẩn. Nhưng mà mình hông có cáu bẩn với lại người khác đâu, mình cáu bẩn với bản thân mình, á, kiểu, <sniffs> những cái lỗi nhỏ nhặt của mình trong công việc thôi, mình cũng sẽ đem bản thân mình ra để mình chỉ trích. Ví dụ giống như là "Trời ơi! Cái này cũng sai, cái kia cũng sai!" Và nó ảnh hưởng lên từ cái chuyện là sức khỏe tinh thần cũng như là sức khỏe vật lý của mình rất là nhiều luôn á bạn.
Đường ngày. Phình Ờm. Ừm, ừm. Ờ, hơi kh Ừm. Ừm. Ừm. Ờ, mình Ừm rồi. Ừm, mình hiểu, mình hiểu. Tất nhiên là những cái điều này nó không hề dễ dàng để vượt qua chút nào, đúng hông? Và cũng khó phương pháp nào để áp dụng ngay cái thời điểm đó. Nhưng mà như thế này nha, mình sẽ gợi ý cho bạn nha, ờ, lần kế tiếp á, khi mà bạn mua á, một bất một món quà bất kỳ như thế nào với một cái giá trị lớn hơn một cái ngưỡng nhất định ha. Ví dụ nha, cái tháng đó bạn đặt ra là bạn chỉ được mua những cái món đồ cần thiết và những cái món đồ nào mà bạn cảm thấy là bởi cảm xúc nhiều hơn đó bạn. Thì bạn sẽ đặt ra một cái ngưỡng nhất định, ví dụ như là không được quá 1.000.000 Việt Nam đồng chẳng hạn. Đó!
Đúng rồi. Ừm. À! Ừm, mình hiểu.
Khi mà bạn nghĩ là bạn muốn mua á, thì bạn bắt buộc là phải đợi thêm 72 giờ sau bạn hãy mua. Đó, thì trong cái khoảng thời gian mà trì hoãn rồi này nè, thì bạn cứ thử chất vấn bản thân bạn xem là bây giờ nếu mà bạn mua cái món đồ này nè thì sau đó bạn sẽ sử dụng nó với cái tần suất như thế nào? Bạn có sử dụng nó mỗi ngày hay không? Sử dụng nó lần, vài tuần hay là vài tháng chẳng hạn. Đó, thì nói chung là bạn cứ đặt ra rất là nhiều cái câu hỏi cho bản thân bạn để làm rõ cái vấn đề là cái món đồ này nè, nó có thực sự hay cần thiết hay không? Đó, thì cái việc giúp cho lý trí của bạn á, có nhiều chỗ hơn nè để kiểm soát nè, và cũng như khiến cho bạn biết là, à, bạn đang mua đồ dựa trên cái việc là lý trí quyết định á, thì hông biết là bạn thấy
Ừm. À! Mình hiểu rồi. Ờ. Ừm, mình hiểu. Có nghĩa là mình sẽ bản thân mình sẽ trước khi mình mua một món đồ nào đó mình sẽ đặt cho mình những cái câu hỏi, đúng hông? À, có thật sự cần hay không, có vi phạm lên cái cái quỹ hay không? Ờ, khi cái tần suất mình sẽ xài khi mà mình đặt những câu hỏi như vậy đó, nó sẽ kích hoạt cái phần bên, ờ, lý trí của mình nhiều hơn để mà mình có thể là mình ngồi mình suy nghĩ lại nhiều hơn. À, đôi khi mình cũng hổng có cần tới như vậy, đôi khi mình cũng sẽ không có, ờ, thực sự muốn nó tới như vậy, đúng hông? Để mà tránh cái trường hợp là mình sẽ bị ảnh hưởng bởi cái lý trí ủa lộn, xin lỗi, bởi cái cảm xúc của mình và để cho cái phần lý trí nó chiếm phần nhiều hơn nè. À, mình thấy cái chuyện mà đặt câu hỏi cũng rất là hợp lý luôn á nha.
Ừm xác. Ờ. Ừm. Ừm, đúng rồi, đúng rồi nè! Và mình tin là bạn hoàn toàn có thể xử lý được cái vấn đề này nè. Và như bạn chia sẻ đó nha, thì đôi khi á, là bạn không có cái ngân sách rõ ràng cho những cái khoản chi tiêu mua sắm lớn nè, hay là chi tiêu cho những xa xỉ á. Cho nên nó khiến mỗi lần mà bạn chi tiêu tiền á, thì nó đều là một cái quyết định cảm tính nè, và bạn cũng biết xác là bạn đã vượt được cái ngưỡng an toàn đến bao nhiêu rồi, đó, đúng hông? Thì bạn có cảm thấy là bạn cũng sẽ thường rơi vào cái trạng thái tâm lý tương tự giống vậy hông?
À. Ừm, mình hiểu. Có nha. Mình bản thân mình là mình nghĩ là giống như bạn nói đó là mình sẽ cực kỳ dễ rơi vào những cái trạng thái tâm lý như vậy luôn á. Ừm.
Ừm, ừm, vậy á nha, thì bạn hãy thử lần kế tiếp nha. Bạn tạo một cái khoản ngân sách hàng tháng hay là hàng quý luôn á bạn. Bạn chỉ dành những cái khoản mua sắm lớn nè, hoặc là những cái món đồ xa xỉ mà bạn rất là thích, đó. Thì khi mà bạn mua sắm từ cái quỹ này nè bạn, thì bạn biết là, à, bạn đang chi tiêu trong cái giới hạn cho phép nè, và cũng như là bạn biết là bạn còn bao nhiêu tiền nữa cho cái quỹ này, đó. Thì nó sẽ giúp cho bạn là loại bỏ những cái cảm giác tội lỗi sau khi mua đó bạn. Và săn không mua hết trong cái quỹ này rồi đó, thì bạn biết là, à, cái việc mua sắm của bạn sẽ tới lúc là dừng lại ở cái thời điểm này rồi, và bạn cũng sẽ không bao giờ rơi vào cái tình trạng mà vung tay quá trán hết đó bạn. Thì bạn thấy là cái nào ha?
À. Ừm, mình hiểu rồi. Ờ, mình hiểu, mình hiểu. Có nghĩa là mình sẽ tạo một cái quỹ riêng cho nó luôn, đúng hông? Đó, rồi mình sẽ ví dụ trong cái trường hợp mà giống như hồi nãy bạn nói đó, là mình sẽ đặt những cái câu hỏi là: "À, nói mình có thực sự cần nó hay không, mình nói kêu hay không?" Nhưng nếu mà cái lý trí của mình kêu: "Không cần!", nhưng mà cái cảm xúc của mình nói là "Bây giờ mình thích món đó quá rồi!", thì mình có thể là mình trích trong cái quỹ này để mà mình mua luôn cả cái món đó, đúng hông nè? Ờ, như vậy thì nó sẽ, kiểu, lúc nào mình cũng sẽ chuẩn đoán được và biết được là, ô kê, mình lúc nào mình cũng sẽ có một cái khoảng, khoảng, khoảng, khoảng như vậy để mà mình dự phòng. Hợp lý, hợp lý nha! Được, mình sẽ sử dụng cách này luôn á.
Ừm. Ừm, ừm, yeah. Ừm, ừm, mình tin là bạn đang đi đúng hướng rồi đó nha, và có thể một cái nữa, khi mà cái việc chi tiêu quá lớn này nè bạn, có thể là một cái cách mà cơ thể của bạn để giúp giảm stress, giảm căng thẳng đó. Cũng có thể là thêm một vài cái hành động khác bạn có thể làm ngay cái lúc mà bạn muốn đi mua sắm hay là bạn muốn cảm thấy là bạn cần giải tỏa đi, chẳng hạn như là bạn đi bộ nè, hay là bạn đi ngay cho tới phòng gym chẳng hạn, hoặc là đi dạo hoặc là gọi bạn đi. Đó, thì chi phối bản thân bạn bởi những cái hoạt động khác, thay vì là chỉ vô trung tâm mua sắm và quẹt thẻ thôi đó bạn. Đó, thì cái cách cũng giúp cho bạn là kết nối nhiều hơn với thế giới xung quanh nè, nhưng mà một phần khác lại đảm bảo cái ví tiền bạn là chỉ chi tiêu cho những cái món là phù hợp nè và lý trí thôi đó bạn.
Ừm, hợp lý! Ừm, mình hiểu rồi. Ờ. Ừm. Đúng rồi. Ồ, vậy hả? À, hông, thực sự ngồi với bạn mình cũng biết nè, khi mà đi mua sắm đó mình cũng phải cần đặt lại những câu hỏi cho mình, để mình phân biệt giữa đâu là nhu cầu, đâu là mong muốn. Phân ra cái lý trí và cái cảm xúc, cũng như là tạo thêm một cái quỹ nếu mà cái cảm xúc của mình nó quá lớn, thì tạo cái quỹ đó đi, rồi để mà mình có thể mình mua. À, hông, mình nghĩ là nhờ bạn á, thì mình chắc mình cũng hổng còn nhiều cái cảm giác tội lỗi sau những cái lần mua sắm lớn như vậy đâu, thực sự là mình cảm ơn bạn rất là nhiều luôn á nha.
Ừm, mình rất vui khi được chia sẻ những cái điều này với bạn nè.
Ừm, tạm biệt bạn! Hẹn bạn trong một ngày mới.